Hallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Wie geht's dir?
Hallöchen. Ach, ganz gut und wie geht's dir?
Ja, ja, ach, mir geht's gut, danke schön. Ja, es ist a heute mal 'n bisschen Regen, das ist ganz gut. Da kann man schön viel arbeiten und ja. <laughs>
Ach, das freut mich. Ach <chuckles> ach ja, bei uns ist es schön sonnig, aber mit so 'ner Sonnenallergie ist das alles 'n bisschen ja. J gestern war's auch sonnig und meine Mutter hat so 'n total leckeren Rhabarber-Erdbeerkuchen gemacht und ja, ich hätte mir 'n paar St ja.
Ja, mhm, das ist natürlich toll. Ja, ja. Oh, sehr gut. Frische Erdbeeren, da da gibt's ja nichts, ne? Das ist super.